あ、ええ、でも、やっぱりその結婚式で行かれた時はたまたまだったんですか？打ち合わせをしてそういうなんかこう席にうん、席で合図送ったとかではなくって？
うん。 はい。 あ。 たまたまです。 うん、たまたまで、お互いひ会うのも久しぶりとかだったんですけど。
うん。 あ、あ、それでなんとなくこう、その場の雰囲気で、うん、こう頷きとかニコっていう表情とかが出ていたんですね？
うん。 うん。 そうですね、ま、なんか高校の同級生だったんで、うん。頑張れっていう気持ちも、うん。はい、うんうん。応援も兼ねて。
へえ、うん。うんうん。あ、へえ。 ああ、そうか、応援も兼ねてね、あ、そうか、あ、でもこれは面白いですね、なんか本当に頷きとかその表情をが、うん、相手の気分を、うん、こう変えるぐらい、ま、お、ね、こう穏やかにしてくれるとか、緊張を解いてくれるとか。いや、すごいこの効果、うん。これがなかったらじゃあ友達はどうなってたかっていうことですよね。なんかこううん、もっと緊張
うん。 はい。 そうですね。 <laughs> あのすごいね、上手な子なんで頑張って話したかなとは思うんですけど、でもリラックスしてくれたみたいで。
あ、でもや うん、でもやっぱりね、お友達がそうやって、うん、後でこうありがとうって言われたように、やっぱりないとあるってこれは、うん、違うんでしょうね。うん。
うん。 はい。 うん。違うと思います。なんかこう似たような話があって、大学の教授まだすいません、エピソードがあって。<laughs>
うん。 うん、ええ、あ、まだ。うん。 あ、あ、教授、これそうですね。そう、講義の場面とかどうですか？うん。
<laughs> その教授が言ってたのが、こう、すま、最近の学生って言っても、もう私たちの世代よりもちょっと前の世代、なんかテレビ見過ぎだと。
うん。 うん。 うーん。ええ。 え、テレビ見過ぎ？
テレビ見過ぎ、で、その大学の講義はテレビじゃないと。なんかそのテレビを君君たちの世代はテレビを見過ぎだから、あのこの講義みたいなものをテレビみたいに見ていると。何かその、こう、ちょっとだらけた格好してみたり、友達と喋ってみたり、こうなんか、何て言うんでしょう、お菓子食べてみたり。なんかそう <laughs>
うん。 うん。 あ、え、うん。 <laughs> 嫌だ、あ、もう全く全くもう距離感が全然違うんですね。ライブに入ってないと。こう講義の席にいない、うん。ああ、そっか。
そうです、そうですそうです、そう、おもそうです。おっしゃる通り、これはライブだと。わ教授と学生とのコミュニケーションだと。
<laughs> すその通り。うん。 うん。 うん。
これは画面の中で人が喋ってるんじゃなくて、私たちは同じ空間にいるんだぞっていうことをおっしゃってた方がいて。
うん。 うん。 ええ。

ああ、このオンライン例えばオンラインでのやり取りでね、急にこうあのサムマークが出てきたりすると、なんかすごい、あ、ね、なんか、え？あの、すごい私はいますみたいなこうアプローチかなと思いながら、でも
はい。 うん。 あ、
でもやっぱり、ううーん、それのあるないっていうところでこう、空く空気っていうか雰囲気が少し緩んだりするっていうのは感じますか？こう自分が出さなくても。
そうですね。なんかその、ま、ちょっとこの話はオンラインの話じゃないんですけど、えっと。結婚式友達の結婚式で、また別の友達がスピーチをするタイミングで、私が結構こう、前の方の席に座ってた時があって、で、ま、その話してた友人が、こう、やっぱり緊張するじゃないですか、すごく。
うん。 ええええ。 うん。あ、はい。 うん。 うん。 うん。 ええ。 もい、そりゃしますよね。あのあの場所だと。はい。<laughs> うん。
しますよね。<laughs> はい。あとヘマもできないしみたいな中で、でもやっぱり、うん、友達だから顔を見て「うんうん」って聞いてて、で、あの緊張するだろうなと思って、ま、笑った顔で「うんうん」って聞いてたんですよね。で、そしたら、ま、その、その子もこっち見て、ん、しゃ笑顔でしゃべってて、で、終わった後に、やっぱりそういう風にしてもらって「すごい喋りやすかった、ありがとう」って言ってくれたことが、はい、あって。うん。
そうですよ。 うん。 うん。 うん。 あ、ええ。 うん。 あ。 すごい。あ、へえ、あ、これは影の助人、すごいですね。いや、これこれって皆さんスピーチされる方の前にはそういう人がいるのかな？いや、そう、これは、うん、すごい効果があるとうん。
うーん。 はい。うん。 <laughs> うーん。でもなんかこういうのって多分、そういう結婚式だけじゃなくて、プレゼンとかその、どんな場でも、みんなの前で大人数を前にして話す人って孤独だと思うんですよ。
うん、うん。 はあ、うんうん。 うん。うん。 しかもなんか視線がね、痛いっていうか、こう集まってきて、あ、なんかやっぱり緊張しやすい場所ですよね。うん。
うん。<laughs> ね。 そうですよね。だと思うので、で、自分も結構こう人前に立って話すことがあったりとかして、何て言うんでしょう、ま、無反応でも、私は平気な方なんですけど、でもやっぱりこう、うーん、コミュニケーションとしてやろうとした時には、こう、はん「味方を見つけろ」って言うじゃないですか、こうなんか。
うん。 うん。 ええ、うん。 うん。 あ、言いますね。うんうん。うん。
うん、なんかその中の1人になろうと思って、そういう場になったら反応するようにしますね。
あ、すごい。